Olha, eu ainda não contei. Não não cheguei para falar com ela. Eu mandei uma mensagem para ela hoje de manhã perguntando se que horas ela ia tá em casa, porque eu não sei se ela tá trabalhando ou não, se ela tá buscando a neném na creche ou não. A última vez que eu falei com ela foi em outubro, no aniversário da minha sobrinha, que eu mandei dois mil reais para ela fazer uma festinha, para ela fazer alguma coisa, porque ela falou que tava apertada para porque não tinha dinheiro para fazer festa, que não sei o que, mas o meu cunhado deu um churrasco, assim, para as vizinhas de inauguração.
Nossa. Hum.
Tipo assim, pelo amor de Deus, não tem dinheiro para comprar um bolinho e um peguemon um pegue e monte da sua filha, mas compra churrasco para as vizinha? Aí eu fico indignada, só que eu fiquei: "Poxa, meus sobrinhos merecem". Aí mandei o dinheiro. Era só comprar um pegue e monte ali, decorar um pouquinho. E aí minha família fez o resto, mas tipo assim, eu não cheguei para conversar com ela, porque eu sinto que ela tá com essas, eh, se esquivando, porque ela tá recebendo um apoio financeiro, sabe. E ela tem noção, sim, das discussões que estão tendo que eu não tô dis ela não me respondeu desde
E Sim. Sim.
Ontem, sabe. Eu sinto que ela tá dando essas esquivadas. E eu não sei se eu converso com a minha mãe, que comunicação que eu posso ter, porque, poxa, eu quero ter minha mãe aqui ano que vem. Só que eu não sei até que ponto, sabe, eu posso contar com isso, ou será que eu vou bancar aí a também financeiramente isso tudo.
Sim. Sim. Sim. Sim. Não dá, né. E outra, eh, primeiro eu acho que você teria que falar com a tua irmã, de perguntar para ela se re se ela realmente contou por que que ela voltou, né, na sua família para sua família. E depois falar, muito claro com a sua mãe e você contar para sua mãe o que tava acontecendo e falar: "Olha, assim como ela tem os objetivos dela, eu também tenho os meus. E eu não posso mais, eh, ficar bancando ela e bancando a minha família, sendo que eu tenho objetivos aqui." Porque pode ser que isso afete até o seu casamento. Não sei se o seu marido é de acordo com isso, com toda essa ajuda que você dá.
Uhum. Uh, hum. Ai, não. A ver. Ele não é ele não é. É, mas é porque se nosso dinheiro é separado, né. Nós temos o dinheiro dele, o meu dinheiro e o dinheiro da casa, que é os nossos objetivos como casal. Então ele não interfere muito nessa questão de eu dar, porque eu tô tirando do meu ali, só que ele fi
Uhum.
Fica indignado, porque ele fala: "Poxa, são pessoas que tavam aqui também ganhando mais do que a gente", porque em Londres ganha mais do que na Espanha, né, onde eu tô." E eles tão, por conta do ego e da vergonha, não tão vindo conversar com a gente diretamente". É, e não tão vindo conversar com a gente diretamente sobre isso, tipo
Uhum. Não aproveitaram? E por que
ah, ai, sabe.

Muito suspeito, porque também tem a questão da minha irmã. A minha irmã, ela morava também aqui na Europa comigo, ela morava em Londres, só que por alguns problemas pessoais mesmo, de casamento, eles decidiram voltar para o Brasil. E, assim, faz
Uhum. Uhum. Ah, tá.
1 ano que ela voltou para o Brasil. Então a agora, assim, tá mais consolidado e ela tá levando uns choques culturais, assim, também de novo, voltando para o Brasil depois de 5 anos morando fora também. Então ela ela tá muito mal, assim, em questão financeiro, eh, insegurança, né, ela foi assaltada. Assim, uma realidade do Brasil que todo brasileiro sabe que tem, né, infelizmente.
Uhum. É, ela tá ela tá ela voltou para o Brasil e e tá vivendo os né, os riscos e perigos de voltar no Brasil, né?
É, ela voltou. É, uhum. E aí o choque tá sendo porque a a minha sobrinha, né, a última neném dela que nasceu, nasceu em Londres, então era totalmente diferente, sabe. Ela morava em Kingsley, em Londres, então era um bairro mais residencial, era tranquilo. Eh, ela ganhava bem, né, ela ganhava tipo assim, numa ela tipo era uma creche social que tinha, ela trabalhava lá na área administrativa também. O meu cunhado ele era eng É, tinha, tinha. Ela trabalha o meu cunhado, né, trabalhava como jardineiro. Então, tipo assim, eles tinham uma vida estável, só que por questões, assim, mentais e emocionais, eles acabaram retornando para o Brasil. E o choque tá sendo muito pancado pra eles. Então, o que que tá acontecendo?
Hum. Uhum. Ah, tinha um emprego bom, então. Uhum. Pode.
Eu vejo que agora tá um comportamento da minha família como se eu fosse a culpada ou sei lá. É, por exemplo, assim, tipo assim: "Por que que estava tão ruim aí pra sua irmã, que não sei o quê, por que que você não voltou também?", entendeu? A minha irmã tinha uma boa vida
Ah, é? Mas por que que ele <laughs> Você tem que <chuckles> Uai, decisão dela?